Ja, also, schon okay. Ich denke, es ist nicht so wie heute. Also, ich habe ja schon halt auch in der Schule Englisch gelernt, aber nicht schon in der Grundschule. Und, ähm, es war damals auch noch nicht ganz so viel in den Social Media und so, dass man immer mit Englisch bombardiert wurde, ne, von daher. Ja, genau, aber so Englisch-Leistungskurs und so hat dann doch 'n bisschen was gebracht, aber <laughs>
Mhm. Konfrontiert, genau. Mhm. Und über die Arbeit hat man dann bei der Arbeit auch schon so 'n bisschen, ähm, Kontakt mit Englisch gehabt? Ich nehme an, in den USA dann sowieso. Aber mhm.
Ja, genau. Also, ja, äh, i ich habe es mir auch gesucht. Also extra 'n internationales Unternehmen, weil mir Reisen auch wichtig ist und ich auch gerne reisen wollte. Und, ähm, ja, also da war auch schon beim Vorstellungsgespräch mit 2 Gesprächspartnern die waren Amerikaner, beziehungsweise Engländer und da musste man sich schon so beweisen. Also, es w war mir keine ganz unbekannte Sprache. Wenn man mich jetzt so nach Italien gesch geschmissen hätte oder so, dann würde es mir da schwerer fallen, von der Sprache her, aber
Mhm. Ja, das wäre schwieriger gewesen, ja. Weil, das kann ja dann in so 'ner in so 'nem Fall, ja, wenn man auf Reisen ist und dann irgendwie so 'ne doofe Panne hat, wo man dann wirklich darauf angewiesen ist, irgendwie mit den Menschen vor Ort zu kommunizieren, kann das ja auch noch mal so 'n Aspekt sein, der einen komplett aus der Bahn wirft, dass man sagt: „Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mich verständigen kann.“
Mhm, mhm. Ja. Genau. Genau. Und heutzutage genau, und heutzutage gibt's dann wenigstens irgendwelche Apps oder so, ne? Du kannst es dann gleich online übersetzen <chuckles> lassen. Äh, gab es damals ja auch nicht wirklich, ne? Also schon mit dem Telefonieren war bisschen schwieriger. Also, Handy war auch nicht unbedingt freigeschaltet und so, also, <laughs> von von USA nach Deutschland.
Mhm. Ja, oder allein das Hotel zu finden, war ja schon 'ne 'ne andere Herausforderung als jetzt irgendwie heutzutage mit den ganzen Navigations äh, Apps und
Mhm. Ja. Ja, genau. Also das Mhm, mhm. Das war einfach 'n mhm. Also, ich denke, heutzutage könnte man sich in so 'ner Situation vielleicht eher irgendwie helfen. Aber ja, auch au auch jetzt stell ich's mir noch blöd vor, wenn ich irgendwo einchecken will und die sagen: <chuckles> „geht nicht.“ Ja. Mhm.
Standort sichtbarkeit. Funktioniert nicht. Ne, man ist natürlich dann auch irgendwie so 'n bisschen auf die Mithilfe oder das Verständnis angewiesen. Weil es kann ja auch sein, dass sie sagen: „Ne, sorry, ähm, du hast kein Geld bezahlt, wir kriegen kriegen dich hier nicht unter.“ Ja.
Ja, ja. Genau. Ja. Genau, „bitte raus“, ne? Genau, da hatte ich halt auch in der Situation echt Glück gehabt. Es war mir passiert, aber noch unter denkbar günstigen Umständen. Und, ja, <laughs> ich habe es überlebt und ja, kann jetzt lachen. Mhm.
<chuckles> Ja, ja, genau. Das ist ja immer das Wichtige, dass man im Nachhinein zumindest drauf schauen kann und auch, äh, das mit 'ner Portion Humor nehmen kann.
Ja. Genau, genau. Und